Este, lo primero es relajarme, tranquilizarme y empezar a resolverlo. S si un un problema lo puedes atacar de diferentes ángulos, ¿no? Puedes tener diferentes ideas. Entonces, lo intentas en un ángulo, intentas llevar el hilo de razonamiento. Si el hilo de razonamiento no te no te da la solución, digamos, entre comillas, no te da la solución, ah, no importa. Ve por el siguiente ángulo y por el siguiente, y por el siguiente, y por el siguiente. Ocurre el bloqueo creativo cuando intentas todos los ángulos posibles, pero vuelves a repetir uno de esos ángulos.
Em.
¿Me explico?
Sí.
Es como es como cuando i por intentar lo mismo otra vez esperando a que sea el resultado diferente.
Y otra vez. Estoy de acuerdo. <chuckles>
O sea, por hacer lo mismo, esperas que sea diferente. Ahí ocurre el bloqueo creativo. Ahí ahí lo identifico yo, al menos.
Bueno.
Es cuando te quedas sin ideas.
Bueno. ¿Y qué tan seguido recurres a consumir, por ejemplo, el trabajo de algún algún físico, de algún matemático o creadores que que admiras? No para compararte, sino para reconectar con la emoción y la pasión que te llevaron a crear en primer lugar y resolver este tipo de cuestionamientos o de de resultados matemáticos o con la física, ¿verdad? <chuckles>
Todo el tiempo. Ajá. Ajá. ¡Ah! Sí. Sí. <chuckles> Vieras que yo sí, todo el tiempo. Vieras que yo sigo un canal que se llama Ma Matt Scooter
Matt Scooter, okey ¿es en inglés?
Y es un señ un señor que tiene un doctorado en ma sí, Matt Scooter, que tiene un doctorado en matemáticas y siempre se la pasa subiendo videos de de matemáticas y también de o un o sea, tiene dos canales, uno donde él es maestro y otro donde él es como te da como consejos para que no te rindas, de que tú puedes, tú no importa, es difícil, tienes que pelear tienes que pelear, es pelear todos los días, eh, pero al final vas a lograrlo, que no sé qué. Y es como que es como que gracias, gracias. <chuckles> Yo, yo
Ah, okey. Ujú. <chuckles> Genial. E eres fan eres fan de estas series también que son un tipo intelectual, porque yo siento el que las veas sí, a lo mejor es una comedia, pero también te llevan a un mundo que a lo mejor no lo conocíamos científicamente. Y me refiero a la teoría del Big Bang, ¿la has visto?
Ajá. A ver. Ah, claro, quién no la ha visto, ¿verdad? Sí, sí la he visto. Fíjate, qué dato curioso. Las ecuaciones que aparecen ahí atrás de la "Theory of the Big Bang" sí son están correctas. Están correctas.
Así es. ¿Son reales? Ándese. Bueno, esa era mi pregunta <chuckles>
Sí, están correctas. Este Sí, son correctas. Este, aparecen datos curiosos, puedes buscarlo y y bueno, uno, uno lo puede buscar, ¿no? Y y ¿có-cómo te explico? Tra contrataron a una física y a un físico y y otro matemático para hacer, eh, o para escribir las ecuaciones en en los pizarrones que aparecen.
A la efe.
Dato curioso, ¿no?
Bien, pues una una media genial.